ใช่ครับ คือ คือ ต ตอนแรกอะครับผมที่ข่าวออก แล้วก็นักข่าวไปสัมภาษณ์ทางคุณพ่อของ ของ อ่า ที่ ที่เป็นคนขับรถหรูนะครับผม ค คือผมแบบว่า อ่า ต้องเรียกว่าประหลาดใจกับคำตอบเขามากเลย คือ คือแบบว่าเขาตอบมาว่ายังไงรู้ไหมครับ "อ๋อ พอดียังไม่ได้คุยกับลูกเดี๋ยวต้อง ต้องรอคุยกับลูกก่อนว่า เป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองหรือเปล่า?" โอ้โฮ ผมฟังแล้วแบบ <laughs> คือ คือแบบ ใช่ครับ คือแบบ โอ้โฮ ผม ผม ผ ผมไม่รู้แบบ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่า เฮ้ย ทำ ทำไมมันแบบว่า คือเขาดึงไปในทางนี้ได้อะนะครับผม คือ
อืม ใช่ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ว่า ฮะ! อา ครับ โอ้โฮ ฟังแล้วปวดใจ อันนี้ผมไม่ทราบจริง ๆ อันนี้ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่ามีอย่างงี้ด้วย ครับ ครับ นั่นสิครับ ใช่ จริง ๆ และอีกอย่างคือเขาไม่สมควรมาประกาศเอง ต้องเป็นลูกเขาไม่ใช่หรือ?
อือ อ อะฮะ ใช่ ใช่ครับผม ถูกต้องเลยครับ อืม
อ๋อ เคยได้ยินแต่ว่า อ๋อ เขาอาจจะเด็กอยู่ ก็จะมีเพจเพจหนึ่งว่า "ถ้าคุณเป็นเด็กอยู่ คุณจะมารับผิดชอบคนได้ยังไง? คุณจะมาดูแลคนได้ยังไง?"
ครับ อา ใช่ ผมว่าเรื่อง พอ พอยิ่งเขาแก้ตัวครับผม จริง ๆ แล้วอะมันยิ่งเป็น อ่า คำพูดเขาเองอะที่กลับไปทำร้ายตัวเขาเองครับผม อย่างที่เขาบอกว่า เขา เขายังเด็ก เขายังขาดวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ ทางด้านการตัด ตัดสินใจต่าง ๆ แล้วในทางกลับกัน อ้าว แล้วคุณมาสมัครเป็นผู้นำชุมชน อ่า คุณ คุณจะมาดูแล คุณจะมาบริ หาร อะไรตรงเนี้ยได้ยังไง ในเมื่อคุณบอกทั้งหมดไปแล้วว่า "คุณมีพฤติ กรรมอย่าง นั้น" อย่างเงี้ยครับผม ถูกไหมครับ? อืม ใช่ ใช่ครับ
อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ ครับ ใช่ ใช่ครับ ครับ ใช่ แล้วก็มีลูกน้องเขาอีกเนาะ ซึ่งลูกน้องมาคือ คือทุกอย่างมันกำลังจะเริ่มดีแล้วแหละ กลายเป็นว่าลูกน้องก็เอาใหญ่ แล้วลูกน้องดูทรงอิทธิพล แล้วก็มาพยายามคุกคามไปเรื่อย หลาย ๆ อย่าง แล้วกลายเป็นว่าเขาก็ทำทุจริตด้วย หรือเป็นพวกแบบ จริง ๆ มันต้องมีเอี่ยวหลายอย่างนะการที่จะทำประมาณเว็บ เว็บพนันอะเนาะ
ใช่ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ นะครับ เนี่ย เนี่ยแหละครับ ผม ผมเลยรู้สึกว่า อันเนี้ยระบบ มันคือระบบอุปถัมภ์โดยแท้เลย ก็คือมีแบบว่า <tsk> พี่ ระบบพี่น้อง ก็คืออาจจะเห็นได้ชัดในวงการของทหาร ตำรวจ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อัน ใช่ไหมครับ?
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา อันนี้เห็นได้ชัดครับ คือรุ รัฐวิสาหกิจก็ได้เนาะ อย่างงี้
ใช่ ใช่ครับผม เราจะเห็นกัน ย ยิ่งระ ในระบบราชการเนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับผม ก็คือ อ่า คนของใคร อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับผม ใน อยู่ อยู่ในระบบตรงนั้นน่ะนะครับผม อืม ครับ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ใช่ครับ ครับ ครับ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่หมวกเองคิดว่าบางครั้งก็ไม่แฟร์นะ อันเนี้ยส่วนตัวเลย คือ อย่างเช่น อ่า หน่วยงานของ อา หน่วยงานเราอันหนึ่งอะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่เขามักจะต่อรองอะไรกับเราได้เสมอ ๆ ในการดำเนินชีวิต ก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เราดำเนินชีวิตนะ เขาก็ ถ้าเกิดมีใครเสียชีวิตหรือมีใครพ้นจากตำแหน่ง เขาก็จะเอาลูกหลานของเขามายัดเข้าตำแหน่งดื้อ ๆ
ครับ อืม ครับ ครับ ครับ